Oye, fíjate que, mm, me está pasando últimamente, el tema de, eh, distraerme, cuando la verdad, me siento aburrida. O estoy, por ejemplo, en alguna junta, que está superaburrida. Y, este, y y ya sabes, pasa la mosca, ya te distrajiste, cuando te empiezan a preguntar, tú: "Este, ¿cómo? ¿En dónde estaba? ¿Qué me dijiste?". Este, <chuckles> y, la verdad, es que quiero, eh, bueno, quiero platicar contigo, porque no sé, si me puedas ayudar, darme algún consejo, eh, o algún tip, que me pueda como, a ayudar a a a resistir esta distracción, ¿no? Porque finalmente, cuando estás aburrido, pues, ya buscas, em, algo qué hacer. Y y la verdad, es que, mm, pues, solemos, al día de hoy, creo que, nuestro mejor aliado, para este tipo de temas, es el teléfono.
Okey. Okey, okey. Entiendo lo que pasas, y tranquila, que eso es lo que le pasa a mucho a muchas personas, no eres la única. Eh, es culpa de muchos factores. Puede ser, como, desde trastornos de personalidad, hasta simplemente, aburrimiento, como tú lo mencionas. Así que, tranquila. Que podamos, eh, encontrar en esta plática, un consejo, o otro punto de vista, o algo que te ayude. Me gustaría preguntarte, para tener un poquito más de contexto.
Mm, ujú. Claro. Ujú.
Cada cuando te pasa estas estas cosas, eh, ¿en qué entornos es normalmente cuando te pasa? ¿Es siempre en entornos de, del trabajo? ¿Te pasa únicamente cuando estás en junta? ¿También te llega a pasar cuando estás platicando con alguien y la práctica no te interesa tanto? Eh, logras como que te te cuesta un poquito ver, por ejemplo, una película o ¿cómo es esta esta falta de atención o estas distracciones como que en qué ámbitos te te pasan más?
Fíjate que me pasa mucho cuando las tareas son como muy repetitivas o cuando el tema es como, pues, como o muy aburrido o muy ya conocido, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado muchísimo últimamente. Tenemos un proyecto que que yo me dedico a las ventas y a los bienes raíces y tenemos un proyecto que estamos promoviendo, ¿no? Pero ya me lo sé de pies a cabeza. Y entonces, eh, se lo explicamos al bueno, tenemos junta y de repente mi jefe está explicándolo al cliente 1, al cliente 2, al cliente 3, pero ya como al cliente 5 ya digo, o sea, ya, ya me lo sé, ya sé lo que va a decir ya, ¿no? Y entonces, sin embargo, tengo que estar ahí, ¿no? O sea, no no de manera participativa, pero, pues, digamos que como parte del equipo. Entonces, eh, ya en ese momento, de verdad, entre el fastidio de escuchar la misma historia 5 veces, este, y y la verdad, ya el aburrimiento de estar un par de horas ahí, eh, pues, ya empiezo como a buscar, eh o otras distracciones, ¿no? Empiezo, eh, pues, a ver mis mensajes, a ver, eh, un poco de redes sociales, em, o así, ¿no? Y y, o también me ha llegado justo como como dices, por ejemplo, cuando estoy viendo una película y de repente como que está medio aburrida, pero los demás la quieren seguir viendo, igual me llega a pasar, ¿no? Y entonces empiezo como a buscar este este plan B para poder, eh, distraerme un poco.
Okey okey, entiendo, gracias por compartirme estos detalles y estas cosas que te van pasando, eh, en entiendo lo que estás pasando, entiendo que es más que nada como que un tema de que te aburre lo repetido, eh, la monotonía y estas cosas, em
Ujú. Justo.
Otra pregunta es, eh, veo que tienes muy identificado este tema, veo que de repente sabes cuando te pasa, eres consciente de estas cosas, y y pues, es algo que reconoces, ¿has intentado alguna vez hacer algo para remediar esto? O sea, te has puesto tú como de que, eh, no sé, ¿has intentado alguna técnica? Ah, ¿te has puesto como objetivo, en lograr como que esta tensión prolongada o algo así? ¿Has intentado, eh, darle marcha tras esta situación? ¿Y cómo te ha te ha ido con eso?
Ujú. La verdad es que no, eh, siempre, pues, lo que he intentado es, justo, buscar qué hacer en en lugar de reenfocar, este, pues sí, es es lo que te podría co contar, ¿no?, o sea, no no no he visto ni siquiera la posibilidad como de de de de ver qué puedo hacer para concentrarme hasta este momento, ¿no?, que yo creo que, sí sí necesito, como como algún tip, algún aliado que me ayude a a identificar, justo, que ya estoy perdiendo la la atención, y y ver de qué manera, eh, puedo retomarla.
Okey, ¿sientes que este tema ya te ha empezado a pasar factura de alguna manera? ¿Has tenido algún problema en tu trabajo? ¿Has tenido como que algún choque social de que un amigo te dice: "Oye, te estaba contando algo, no me pusiste atención", o "Oye, ya ni le estás, este, poniendo atención a la película, mejor hay que cambiarlo?". ¿Lo has escuchado como que alguien, que que señale esto en ti, y crees que te ha dado como alguna problemática?
Fíjate que en general no, porque no sé si es algo que, ahora que lo mencionas, me estoy poniendo a pensar si si sea tal vez un, eh, pues, una habilidad que tengo, que a pesar de, eh, por ejemplo, en las películas, a pesar de no estar al 100, eh, si tú me preguntas, puedo decirte qué pasó, en qué estaba, quién dijo y así, ¿no? Igual en las juntas. A lo mejor porque a digo, en las juntas es diferente, porque a lo mejor como ya me sé el tema, eh, pues, quizás ya, si alguien me llega a preguntar, lo puedo dominar, ¿no? Pero sí he notado que tengo como esta, pues, de por decir, la habilidad de, eh, a pesar de que pareciera que estoy en otro lado, eh, sí puedo prestar atención a 2 o 3 cosas a la vez, ¿sabes?
Okey, okey, mira, eso es muy interesante, eh, porque porque sí reconoces que tienes un problema y que no es algo como que te agrade tanto, pero a la vez es algo como que a lo que te estás acostumbrando. O sea, es es es algo que estás sobrellevando, que lo estás como que reemplazando con con otras habilidades <chuckles> como tú mencionas, que es de que tienes como que un oído un oído callado o un tercer como que sentido en el que escuchas. Eso es muy bueno porque porque sí sí puedes como que prestar atención y también te escapas tú y y y es algo que hasta ahorita poco sostenible, pero te está saliendo, ¿no?
Sí. Sí. <laughs> Sí, de hecho, eh, bueno, ahorita te voy a a platicar un dato curioso que hasta te vas a reír conmigo, porque, eh, el otro día estaba con mi esposo. Estábamos viendo una película y y yo pues, me quedé dormida, ¿no? Em, pero yo creo que era de ese sueño que que no era tan tan profundo, porque se levanta o sea, me me dice: "Ya te estás durmiendo" y yo: "No, o sea, sí, pero no". "¿Cómo que sí, pero no?" Y yo: "Sí, porque, a o sea, a ver qué está pasando", ¿no? "¿Y qué pasó?" Y yo, le pude contar todo lo que pasó. O sea, de verdad. O sea, como que obviamente no lo estaba viendo, pero lo estaba escuchando. No sé, si indirecta o directamente, pero yo esta o sea, le pude contar la historia, ¿no? y él estaba increíblemente sorprendido porque me dice: "Es que de verdad estabas dormida" y yo: "Sí, ya sé", pero o sea, sí estaba escuchando y poniendo atención en la película. Entonces no sé, <chuckles> no sé si es una habilidad o es un problema.
Okey. Okey. <laughs> Oye, mira qué qué curioso esto que mencionas porque, incluso, hasta ya se dieron cuenta, o sea, ya te la han te la han marcado y es algo que que que sí está muy presente en ti. Mira, hasta ahorita, por lo que me has contado, no no tiene como una, una connotación negativa de esto que te pasa. Yo creo que es muy normal que las personas, de repente, pues, sientan unas cosas menos atractivas que otras. El aburrimiento es parte, pues, normal de de una rutina que es monótona, en tu caso, si ya hay un discurso que te lo sabes al derecho y al revés. si ya hay situaciones en las que, pues, ya ya estás muy, muy familiarizada y y sin estar al 100 por ciento presente, estás de todos modos presente o puedes agarrar este hilo conductor, pues pues, qué bien, o sea, mientras no te afecte y mientras sea algo que controles y lo mantengas como que en algo, pues, bajo, yo creo que no pasa absolutamente nada, a menos que hayas tenido como que alguna discusión o algo así con con tu esposo
Sí. Ujú. Claro. Jum. No, hasta el momento no.
O con ami <chuckles> ah, bueno, pues, mira, perfecto. Entonces, no pasa nada. Mira, entonces, solo la única recomendación que te podría dar, es en el aspecto laboral que tengas un poquito de cuidado en en sobreexplotar este superpoder que que aparentemente tienes, este, creo que si bien, ya conoces cómo están las cosas y cómo hay como, pues pues, cómo está la la la onda y cómo puedes unirte al hilo conductor de la conversación, pues, lleva síguelo lle llevando a cabo, si es algo que te aleja de la mono de lo monótono de tu situación, pues, está muy bien, es como que un instinto de supervivencia de del cuerpo y de y del cerebro. Solo, pues, si si crees que hay algo que sí necesite como que tu extrema atención, por más aburrido que sea, te puedo dedicar te puedo recomendar alguna técnica o alguna como tip para lidiar con esto. Hay algunas técnicas o prácticas, como la práctica del Pomodoro, no sé, ¿si la has escuchado? Se trata de dividir tareas, pero más que nada, es de dividir tu enfoque, por ejemplo, si tienes una junta y la junta va a durar, no sé, 30 minutos, y tú sabes perfectamente que de esos 30 minutos, 20 son de la junta y 10 minutos es para re para no sé, repasar algo que tú ya sabes, para preguntas y respuestas o algo que sientas que ya no te aporta, la técnica Pomodoro te dice que esos 20 minutos, lo des todo de ti, que pongas la extrema atención y el extremo enfoque posible para que los 10 minutos restantes te des un break, así tu cerebro se va acostumbrando a que hay cosas que son muy importantes, a que no te cueste nada cuando tú le das la orden de poner atención, porque sabe que eventualmente va a tener este descanso, ¿cómo lo ves?
<laughs> Claro. Mm, okey, te lo agradezco. Mm, no. Okey. Ujú. Okey. Okey. La verdad es que, suena súper interesante, creo que es algo que, pues, que sí me podría funcionar porque justo, este, no hace o sea, sí, créeme que he llegado a a a sa a pensar el tema de que, a lo mejor, tengo como este déficit de atención, pero pero no, o sea, ya cuando he investigado, y así, pues no, pero pero sí, la verdad, es que estaría súper interesante empezar a a, pues, a manejar esta técnica para ver, eh, si si puedo, pues, lograr concentrarme más y volverme también hasta más eficiente, ¿no?
Sí, mira, si, si hay un tema, ya que te está molestando un poco, si hay como que, pues, algo que que ya es como un foco rojo, o algo que te preocupa, pues sí te recomiendo ir a un profesional de la salud para que te dé, pues, no sé si unas vitaminas, o hay algo que está ahí, pues, un poquito raro con con tu atención, pero mientras no te provoque ningún problema, tú tranquila, es algo normal, el aburrimiento existe y no tiene otra ciencia, solo es aburrimiento, usa esta técnica, te la recomiendo mucho, y mientras todo siga muy bien, pues, sólo te deseo la mejor de las suertes y te recuerdo que cualquier cosa podemos volver a hablar.
Ujú. Claro. <chuckles> Muchísimas gracias Ay, te agradezco muchísimo.
Que te vaya muy bien, bonito día.